ก็คือระบบต่างกันไปเลย ใช่ไหมคะ เขาค่อนข้างที่จะส่งเสริม เอ่อ ก การกล้าแสดงออก อย่างงี้เหรอคะ?
อา ใช่ค่ะ ก็คือเด็กต่างประเทศเขาถึงได้มี เอ่อ เหมือนกับ มีความสามารถที่จะแบบแสดง ค เอ่อ ความคิดเห็นแบบ อ คือเขามีอิสระเต็มที่ ที่เขาจะอยากคิดทำอะไร เขาก็ทำเนาะ ซึ่งสมัยเนี้ยเด็กไทยก็เริ่มเป็นแล้วนะคะ เด็ก เจน เจนซี เจนแซด อะไรเนี่ยนะคะ เขาก็เริ่มที่จะไม่ฟังใครแล้ว เขา เขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก เพราะว่า เอ่อ ด้วยความที่อินเทอร์เน็ตแบบว่า เนาะ เข้าถึงแบบทุก ๆ ที่เลย แล้วเขาก็มี เอ่อ สามารถที่จะค้นหาความรู้อะไรด้วย ได้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้น เด็กสมัยเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่เหมือนก่อนแล้ว อือฮึ
อ๋อ อืม อะฮะ เออ อืม อืม แต่ว่า สมมติว่าช่วงที่ แบบว่าที่เราเป็น อะไรนะ เมื่อก่อน ใช่ไหม เด็ก ๆ หรืออาจจะแบบว่า ไม่ได้ ไม่ได้รับการส่งเสริมให้แบบว่ากล้าแสดงออก อะไรอย่างเงี้ย แต่สมัยนี้คือเหมือนว่าคุณรู้สึกว่า เขามีโอกาสที่จะแสดงออกเยอะขึ้นเหรอคะ?
ค่ะ